อืม ก็ มันก็เรื่อย ๆ ไหม มันก็เรื่อยอยู่นะครับ
หรือว่ามันสลับกันไปสลับกันมา ทำอันนั่นบ้าง ทำอันนี้บ้าง
ใช่ครับ ส่วนใหญ่ที่ ที่เรามีงานอดิเรกเยอะเพื่อที่เราจะได้แบบ คือจริง ๆ เรา อ่า มันไม่เบื่อ มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำงาน งานหนึ่งได้ตลอด อย่างวาดรูปนี่ก็คือ ถ้าจะให้ผมแบบทุกครั้งที่เครียดก็หยิบปากกา หยิบดินสอมามันก็ไม่ใช่ มันจะเป็นเหมือนกับ มันจะเป็นอารมณ์เสียมากกว่า คือที่เขาชอบพูดกันว่า อารมณ์ศิลปินเนี่ยผมก็เพิ่งเข้าใจเมื่อ เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่า แบบว่า เออ
ไม่เบื่อ อ๋อ อา <chuckles> มัวแต่เกิดกับตัวเองเนาะ แล้วอย่างนี้เวลาที่เราจะหาไฟใหม่ ๆ ก็คือเราก็เปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้เรามี เขาเรียกอะไร ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามาเหรอคะ?
อือ ๆ อืม กิจกรรมใหม่ ๆ เนี่ยผมจะไม่ค่อยมีเท่าไรอะ แต่ถ้า ถ้าเกิดว่าจะเป็นอะไรใหม่ ๆ มันจะเป็นในเรื่องของแบบการเปลี่ยนที่บ้าง บางครั้งเราก็จะปล่อยให้ตัวเองได้แบบไปอยู่ในที่แปลก ๆ อะไรเงี้ย อย่างเช่น แบบ อ่า ถ้าเกิดเป็นการวิ่ง อย่างเงี้ย ก็จะเป็นแบบช่วงเวลาใหม่ ๆ หรือว่าสถานที่ใหม่ ๆ คือบางครั้งอะที่เดิม แต่เราเปลี่ยนช่วงเวลา แล้วมันทำให้เราได้เจอคนใหม่ ๆ ไง เพราะว่า ส่วนใหญ่เขาก็จะไปเวลาเดิม ๆ เวลาซ้ำ ๆ จะทำให้เจอคนเดิม ๆ แต่กลับกัน
อือ ค่ะ ที่แปลก ๆ ยังไงเอ่ย? อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ พอเราเปลี่ยนเวลาเราก็อาจจะเจอกับคนวิ่งกลุ่มใหม่ หรือว่าเปลี่ยนเวลาไปยิมด้วยไหมคะ? ก็อาจจะเจอแก๊งยิมกลุ่มใหม่ ๆ เหมือนกัน